あ、あれですね。あれです、えっと、もう一つの方なんですけど、アマゾンとかって、さっきおっしゃってたスポティファイとかって、なんか重なってる部分もあると思うんですけれども。
はい。 うん。はい。 うん。 そうですね。
うーん。その辺はどう思われますか？
うーん。なんかこう、見たいものがそのサブスクにないと違うところに、を、こネットフリックスにはこの作品はあるけど、ユーネクストにはないとか、アマゾンプライムにはある、とかあったりして、なんかこう、なんかね、ストレスなく見たいって思うと、こう探したやつがどこかしらではある状態がこうなんか良くて、そういう風にしちゃってるんですよね。
うん。 ああ。 はい。ええ。 ああ。 うーん、はい。 うーん。 うん。 うん。 ああ、そうなんですね。じゃ、それで少し、その、ちょっとなんていうの、何個使ったか見て何個見たか見てみるみたいなのを、数値化すしてみるのはいかがでしょうか？
うーん。 うん。 ああ。 うん。なるほど。あんましたことなかったですね、確かに。うん。
うん。 うーん。で、数値化して、もし、なんか例えば映画とかで1個しか見てないんだったら、いっこ、さ1本¥3000ってことになっちゃう。よね。そうすると、ちょっと、あ、これは高いかもなんて思ったりしませんか？うん。
うん。 はい。 うん。 うん。 ああ。確かに。そうですよね。いや、しますよね、こう割に合わないって思いますよね。ああ。確かに、あのなんて言うんでしょう、記録っていうものはもう取ったこともなかったですし、ね、うん、取ろうとも思ったことなかったんですけど、でもやっぱ数字に表してみると、きっとそのね、費用対効果じゃないですけど、ねえ、多分見えてきますよね。
うーん、はい。 そうです。うん。 うん。 そうなんですよね。うん。 そうですね、たぶん、ね、見てると、なんか、わわざわざそんな一個一個今日見たなんてつけないですし、ただま、それを数値化すると、あ、ちょっとこれ割に合わないかも、なんて、もしかしたら思われるのかもしれないですね。
うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。うん。 そうですね、確かになんか結構、ま、映画が好きでよくね、いろんなあのサブスクから映画を選んで見ているんですけど、確かにその映画を見た、なんか自分が見た映画を忘れないように記録は取ってたりするんですね。
うん。 うーん。 ええ。 うん。